जी देखिए, कई बार ना परिवार की उम्मीदें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देती हैं, लेकिन कभी-कभी ना, वही उम्मीदें हमारे ऊपर दबाव भी बन जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या परिवार की उम्मीदें ना, व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं या घटाती हैं? आपका क्या मानना है?
हुँ, हुँ। अ, जी, हाँ। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, तो इस अ, च इस बात के 2 पहलू हैं। अ, परिवार के जो उम्मीदें हैं अ, कभी-कभार सपोर्ट भी बनती है, पर अ, कई बार क्या होता है ना कि दबाव भी बन जाता है। ये दोनों ही चीज़ होते हैं वो आपको, मतलब होता है ना कि डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैमिली जो है, आपके परिवार जो है, वो अ, किस नज़रिए से देखते हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, है ना? उनकी, मतलब होता है ना कि जीवन जो है, लाइफ़स्टाइल जो है, वो कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है अ, मैटर करती हैं कि अ, आपके जो उम्मीदें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं, वो आपकी सपोर्ट बनेगी या आपका दबाव बनेगा। तो हाँ, दोनों ही चीज़ हो सकते हैं इसमें।
जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। सही कहा आपने। वाक़ई। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए कि क्या बिना उम्मीदों वाला जो परिवार होता है, वो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्र बनाता है या फिर कई बार लोग दिशाहीन हो जाते हैं?
अ, जी हाँ, अगर मैं अगर आपको बताऊँ तो जो उम्मीद वाले परिवार होते हैं, वो दिशाहीन तो नहीं बनाते हैं। हाँ, पर अगर दबाव की बात की जाए तो हाँ, दवाब कभी-कभार जो है महसूस हो सकता है कई सारे बच्चों को। अगर मैं आपको बोलूँ अ, तो क्या होता है कई परिवारों में क्या होता है कि उनका जो सोच है, बहुत पुराने अ, ज़माने के सोच होते हैं और अगर अभी की बात की जाए तो ये जो बदलाव है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो जनरेशन है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। है ना? पर परिवार की उम्मीदें और परिवार का जो सोच है वो अभी भी कहीं न कहीं जो है अ, पुराने ही ज़माने में अटके हुए हैं। तो उस वज़ह से जो परिवार है अगर उम्मीद करती हैं अ, ये चीज़ कि जो उनके ज़माने में हुआ करती थी या वो जैसा करते थे। है ना? ऐसी सारी उम्मीदें जो हो वो अगर रखेंगे अपने बच्चों से या अपने अ, मतलब होता है नहीं कि परिवारों से तो उस टाइम पर जो है वो दवाब बिल्कुल बन सकती है। पर कई सारी जगहों पर जो बच्चे हैं अ, अपने माता-पिता का बहुत मान के चलते हैं और उन वो जह जो कहते हैं अ, उसी तरह से वो अपना मतलब अपने आगे का काम जो है वो करते हैं। तो अ, दिशाहीन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हाँ, पर आपको अपने परिवार की उम्मीद से दिशा ज़रूर मिल सकती है पर हाँ, वही जैसे कि मैंने बताया कि परिवार के सोच में निर्भर करता है कि वो कैसा सोच रखते हैं।
ठीक है। सही बात। सही है। वाक़ई में। ज़रूर। सही कहा आपने। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। <chuckles> वाक़ई। सही कहा आपने। अच्छा, तो जैसे हम देखते हैं ना कई परिवार वाले होते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि हम तो आपके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, तो क्या ये बातें बच्चे के ऊपर दबाव को बढ़ा देती है?
जी। हुँ, हुँ। अ, जी हाँ, कहीं बार ये चीज़ जो है अ, परिवार का ये जो बातें हैं, वो बच्चों के ऊपर जो है वो दबाव अ, डाल सकती है क्यों? क्योंकि अ, क्या है ना कि उनकी उम्मीदें, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी के अ, भागदौड़ वाली ज़िन्दगी में, हर कोई ये रोजमर्रा की ज़िन्दगी में, हर कोई बहुत व्यस्त रहते हैं। अ, अगर आप बोल सकते हैं महिलाएँ हो या पुरुष हो दोनों ही आजकल जो है व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं और अगर थोड़े से पिछले समय की बात की जाए तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर महिलाएँ घर पे रहती होती थी और जो पुरुष है वो बाहर निकल के काम करते थे। अगर जो महिलाओं से जो काम बनना था या उनसे जो उम्मीद की जाती होती है, तो वो घर पे रह के कर सकते होते थे पर अभी जो है महिला और पुरुष दोनों ही बाहर निकल के काम करते हैं। तो उनको उतना ज़्यादा घर फैमिली को समय देना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो उस वजह से जो है उनकी उम्मीदें और जो उनके अ, आप बोल सकते हैं कि वो जैसा चाहते हैं अ, वैसा नहीं हो पाता है पर ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अ, तो अब क्या करना है? हाँ जी, अब तो क्या करना है, सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मानसिक दवाब जो है, अ, मतलब होता है ना कि कभी-कभार नहीं पूरा किया जा सकता है, कुछ चीज़ें छूट जाते हैं। अ, तो ऐसा लगता है वो दोनों के जो है ना सोचने का तरीका है, माँ-बाप को लगता है हम तो सारा चीज़ कर ही रहे हैं और बच्चों को लगता है कि हम कब तक आपकी सुनें? तो ये जो सोचने का तरीका है, इसका जो अर अंतर है। अ, वही जैसे पुराना सोच और नया सोच बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से हाँ, थोड़ी-सी अ, क्लैश जो है हो जाती है।
जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है। वाक़ई। बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। सही बात है। वाक़ई में। ठीक है, समझ सकती हूँ। बिल्कुल। वाक़ई में। <chuckles> अ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब हम पारिवारिक उम्मीदें रहती हैं तो उसको प्यार की वज़ह से वो उम्मीदें रहती हैं या फिर वाक़ई में जो परिवार के लोग हैं वो नियंत्रण बनाना चाहते हैं?
हुँ, हुँ। अ, जी हाँ। अ उम, जैसे अह इसमें भी वही चीज़ आ जाता है। अ, कुछ लोगों की सोच अ, कुछ लोग जो है अभी भी ऐसा सोचते हैं कि अ, जो अ, वो लोग बच्चा मतलब होता है ना, कि परिवार बढ़ाते हैं या बच्चा करते हैं अ, ये उम्मीद से कि अ, जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, है ना? अ, कि ये अ, बड़ा हो के या बड़ी हो के जो है ये कमाएँगे, हमें खिलाएँगे, तो ऐसी सोच रखने वाले लोग भी जो है अभी मौजूद है हमारे समाज में। अ, तो हाँ जी, है ना। अ, तो इस वज़ह से जो है अ, वो वैसा जब सोच रखते हैं तो वाक़ई में उस फ़ैमिली में तो बच्चों को दबाव होता ही होता है। अ, वो नियंत्रण करने के लिए हाँ जी। नियंत्रण बनाते हैं पर मुझे लगता है अभी अ, बहुत सारी फ़ैमिली ऐसी भी है कि काफ़ी सपोर्ट करती है और अ, वो जो है बच्चे अ, जिस अ, दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ही उनको आगे बढ़ने का हौंसला देते हैं। और वो ये चीज़ भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे समय का और अभी में जो अंतर है, उस चीज़ को कैसे हम लोग बैलेंस में ला सकें? तो हाँ, नियंत्रण कोई फ़ैमिली जो है कर सकती हैं पर ज़्यादातर जो है आप बोल सकते हैं कि नहीं नियंत्रण नहीं वो अपने बच्चों को या अपनी फ़ैमिली को जो है अ, सही दिशा दिखाने के लिए ओ उम्मीद रखते हैं। प्यार से उम्मीद रखते हैं।
<chuckles> ठीक है। बिल्कुल। ज़रूर। हाँ। वाक़ई में हैं। नियंत्रण बनाते हैं वहाँ पे परिवार के लोग। जी। बढ़िया। ठीक है। बिल्कुल। सही है। आपने काफ़ी अच्छे से, अपनी बातों को रखा है और बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपके विचारों को। अ, ये बताइए कि क्या जनरेशन गैप की वज़ह से जो ये उम्मीदें हैं, ये बदल जाती हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी। अ, जी हाँ। अ, मैं इस चीज़ को अ, इस चीज़ में जो है, सहमत हूँ। जनरेशन अ जनरेशन जो गैप है, इसकी वज़ह से जो है, उम्मीदें बदल जाती हैं। अ, क्यों? जैसे कि अ, मैंने बताया, पुराने ज़माने में जो चीज़ हुआ करता था, अभी जो है, ये वो चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में मैंने आपको पहले भी बताया कि महिला-पुरुष जो है, अभी के ज़माने में सारे दोनों बाहर निकल के काम करते हैं, और पहले के ज़माने जो हैं अ, महिलाएँ ज़्यादातर घर पे रहती थीं। तो अगर हम किसी परिवार की बात करें अ, और वहाँ पर अ अ, सास और बहू की बात करें अ, अगर पुराने ज़माने के ख़्यालात के हिसाब से अगर एक सास जो है, वो बहू से उम्मीद करे कि सुबह-शाम उठ के वो खाना बनाए, है ना? वो घर के सारे चीज़ें करें, जो वो अपने ज़माने में किया करते थे, तो वैसी उम्मीदें थोड़ा-सा अभी की जनरेशन के लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर के काम भी करना और बाहर निकल के पैसे भी कमाना, वो दोनों चीज़ एक ही मतलब समय में तो नहीं किया जा सकता है। है ना? तो वो जो उम्मीदें हैं, जनरेशन गैप की वज़ह से काफ़ी मतलब होता है ना कि इसमें भी अ, होच-पोच जो है, होता ही है। अ, तो अब वही है। हाँ जी।
ठीक है। बिल्कुल। हाँ। सही कहा आपने। ठीक है। हाँ। बिल हाँ। उ, बिल्कुल। मुश्किल है बहुत। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो ये बताइए, जैसे अगर आपने कभी ऐसे पारिवारिक उम्मीदों की वज़ह से कुछ आपको सपोर्ट मिला हो, या कुछ दबाव मिला, कोई अगर आपके पास किस्सा हो, अनुभव हो, तो ज़रूर साझा कीजिए?
अ, हाँ जी, बिल्कुल। अ, परिवार की अ, ये जो है उम्मीद की वज़ह से अ, मेरे ऊपर मैं दवाब तो नहीं बोलूँगी अ अ, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अ, मुझे जो है अ, मेरे परा परिवार जो है मुझे सपोर्ट करने वाले मिले। अ, अगर स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ तो शादी के बाद अ, जो मेरा अ, ससुराल है अ, उनसे जो है अ, ज़्यादातर शादी के बाद जो है अ, आपको अभी के ज़माने में, अभी के जनरेशन में ज़्यादा उम्मीदों पे और ये सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम निकल के आता है। और मैं हाँ जी, भाग्यशाली हूँ कि शादी के बाद जो है मेरे फ़ैमिली के तरफ़ से, मेरे ससुराल वालों के तरफ़ से अ, दबाव की जगह पर अ, मुझसे मुझे जो है सपोर्ट मिलता है अ, उनसे बहुत ही हिम्मत मिलती है अ, वो बिल्कुल मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, आशा नहीं करते हैं कि मैं घर पे खाना भी बनाऊँ और बाहर जा के काम भी करूँ। वो पुराने अ, ज़माने जैसा सोच नहीं रखते हैं वो बिल्कुल मैं जिस चीज़ में खुश हूँ, वो चीज़ करने के लिए मुझे हौसला देते हैं। तो हाँ जी, दबाव तो नहीं बोल सकते हैं पर हाँ, सपोर्ट ज़रूर मिलता है।
जी। बहुत अच्छा है। ठीक है। ज़रूर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर के कि इतने अच्छे से आपके परिवार वाले आपका साथ देते हैं। और बहुत ही सराहनीय बात है ये कि आज के ज़नरेशन में भी आपके परिवार वाले इतने बख़ूबी तरीके से आपको काम करने भी दे रहे हैं और इतने सरलता से वो सारी चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस, करके संतुलन बना के भी चल रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए जैसे माता-पिता और बच्चे के बीच में आपको क्या लगता है कि कैसी ऐसी बातचीत होनी चाहिए ताकि ये उम्मीदें ना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएँ? ना दबाव बने किसी के ऊपर, ना किसी तरह की ना मनमुटाव आ सके।
जी हाँ। जी हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी हाँ। बिल्कुल, अगर दोनों ही मतलब अ अ, जैसे कि माता-पिता हो गए और बच्चे अ, बच्चे भी अ, मतलब थोड़ा-सा अ, अब ऐसा होता है आजकल के बच्चे जो हैं वो अ, हर चीज़ में मना करना, है ना? कि अ, बहुत ज़्यादा ज़नरेशन गैप का जो है वो चीज़ें बार-बार लाना कि आपके ज़माने में ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता है बोल के मुँह मोड़ना। और मतलब होता है ना कि हर चीज़ में अ, वो आपको अ, बोल सकते हैं ना कि असहमति दिखाना। अगर ऐसा करेंगे तो माँ-बाप को जो है उनको भी दुःख होगा अ, क्योंकि अ, अब अब अगर दोनों ही एक पहिए पे आए मतलब होता है ना कि एक पॉइंट पे आए तो इस चीज़ को बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं बच्चे समझने की कोशिश करें और कुछ चीज़ें जो है वो परिवार समझने की कोशिश करें। अ, थोड़े-से जो हैं बच्चे अ, पुराने ज़माने के हिसाब से माँ-बाप को जो सही लगता है कुछ कोशिश वो भी कर सकते हैं। और जो माँ-बाप हैं वो भी अभी की ज़नरेशन के हिसाब से बच्चों को क्या सही है, बच्चे के लिए क्या सही है और हमें कौन-से पॉइंट पे आना चाहिए, अगर दोनों मिलके इस चीज़ का सराहना करें और आगे बढ़ें तो बिल्कुल भी ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सरस तरीके से जा सकते हैं आप आगे।
जी हाँ। बिल्कुल। वाक़ई। ठीक है। ज़रूर। परिवार सम सही। अ, हाँ। सही कहा आपने। ज़रूर, आपने बहुत ही सरलता से बहुत अच्छी बातें बता दी है कि एक संतुलन बना के चलेंगे तो, कोई भी तरह की मनमुटाव, गलतफ़हमियाँ कभी भी नहीं आएँगी परिवार के बीच में। अच्छा, लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं ना कि परिवार वालों की जो उम्मीद रहते हैं, वो ख़ास करके बच्चों से करियर शादी और कुछ ऐसे रोजमर्रा के कर कर्तव्य रहते हैं जिनपे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनकी माँग रहती है कि हमारी बात ही सुनी जाए। तो इसपे क्या राय है आपकी? क्या ये उचित होता है?
जी हाँ। हुँ, हुँ। ही हाँ। जी हाँ, बिल्कुल ये कहीं जगहों पर बोल सकते हैं कि उचित होता है और कहीं जगहों पर ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। अब अभी के हाँ, बिल्कुल। अभी के बच्चों के ज़माने अ, और अभी के बच्चों की बात की जाए तो उनका कहना ये होता है कि अ, अभी तो मौज़-मस्ती करने का समय है। अभी शादी-ब्याह का या फैमिली सँभालने का या रिस्पांसिबिलिटीज़ लेने का हमारा जो है ऐज नहीं है। उनका ये कहना होता है कर अगर इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए और फैमिली और परिवार आपके माता-पिता के हिसाब से देखा जाए, तो वो आपको चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रिस्पॉन्सिबल बने है ना, एक अपने दायित्व से भागे ना और ये जो अ, शोर-शराबे वाली ज़िन्दगी है, मौज़-मस्ती वाली ज़िन्दगी है अ, इसके साथ-साथ आप थोड़े-से ज़िम्मेदार भी बनें ताकि आगे की जो फैमिली है, आगे का परिवार जो है उसको सँभालने में आप काबिल रहें। है ना? इस वज़ह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अ, गलत नहीं है। अ, पर हाँ, अननेसेसरीली होता है ना, अनुचित तरीके से बच्चों को दवाब डालना कि 20-21 अ उम, के उम्र में ही शादी करना है या तुम्हें बच्चे करना है ऐसे करना अ, थोड़ा-सा गलत है। अ, पर हाँ, अगर बच्चों को ज़िम्मेदार बनाने के तरीके से अगर माँ-बाप ये बोले और अ, अपना दायित्व कैसे अ, मतलब उसको होता है ना आगे लेके जाना है, परिवार कैसे चलाना है वो सिखाने के हिसाब से अगर आपके माँ-बाप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है।
जी। वाक़ई। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। बेशक। ज़रूर। समझ सकती हूँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। समझ गई मैं आपकी सारी बातों को और मैं सहमत भी हूँ। अच्छा, तो आप जैसे परिवार में रहती हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ तो आपकी भी उम्मीदें होती होंगी अपने परिवार वालों से? तो क्या कभी ऐसा आपको लगा है जैसे कभी भी अ, किसी चीज़ को लेके आपके परिवार में दबाव आ रहा हो? या कभी आप पे उनकी वज़ह से कोई दबाव आ रहा हो?
जी हाँ। जी हाँ। अ, जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अ, मुझे जो है बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होता है। और अ, मैं आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली को भी ये जो है दबाव नहीं महसूस होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अ, शादी के अ, बाद अभी अ, 3-4 साल हो चुके हैं, अ, मुझे कोई घर, फैमिली की तरफ से बच्चा करने के लिए दबाव नहीं है। अ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी फैमिली के तरफ से बिल्कुल भी कोई दबाव होने की उम्मीद ही नहीं है। वो च वो चाहते हैं कि जब मैं तैयार हूँ और जब मैं जो करना चाहती हूँ आप कर सकते हैं, तो ऐसा सोच रखते हैं। अगर हर फैमिली, हर माँ-बाप और हर बच्चे ऐसे करके अ, एक मतलब होता है ना कि समझदारी से चलें तो दबाव नहीं होता है बिल्कुल भी। और हाँ, हाँ, जी। मुझे कभी भी दबाव महसूस नहीं हुआ और अ, मुझे भी आशा है कि उनको भी ये दबाव महसूस नहीं होता हो।
जी। बढ़िया। <chuckles> ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ज़र वाक़ई में। हैं? <chuckles> बिल्कुल मैं भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ और चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को जान करके, आपके अनुभवों को जान करके। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी वापस से बातचीत हो हम वापस से जुड़ें। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ न जी, हाँ मुझे भी अपने विचारधारा आपसे साझा करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी आशा करती हूँ कि दुबारा आपसे बात हो, धन्यवाद।
धन्यवाद।